Tutto bene, grazie. Sto benissimo, alla grande. Tu invece come stai?
Anche io sto bene, ti ringrazio.
Meno male. E guarda, oggi finalmente un po' di sole.
Eh, sì, è cambiato è cambiato il tempo.
Per questo, diciamo, sto bene, molto bene. Ehm, <chuckles> s esatto, esatto. Ehm sì, sì, guarda ieri è stato, mhmm, un un po' un tempo pazzo, non so da te, ma, uhm, pioveva, poi, ehm, usciva il sole, poi pioveva di nuovo. Cioè non so se tu, diciamo, uhm, hai notato questa cosa, però
<chuckles> Giusto, perché tu sei mereteopa metereopatica, corretto? <chuckles> Oggi sei contenta sì. S sì. Sì, sì. Sereno variabile, sereno variabile, assolutamente.
Sì, esatto. E io mi sento un po' come il tempo <chuckles> diciamo così. Però adesso mi sono stabilizzata come il tempo, sto bene. Ehm, guarda, stavo vedendo una serie TV, <smacks lips> ehm, non so se la conosci, Sex and the City. Cioè è molto famosa come serie TV, non so se ne
<chuckles> Sì, ma variabile. Ho capito. Sì. Sì? La conosco, non l'ho mai seguita assiduamente, ma sì, la conosco, la conosco.
Okay.

Perché io sono molto diciamo, mhmm, uhm, mi viene da dire solidale, ma non è il termine corretto. Uhm, io do tutta me stessa Eh, esattamente io do tutta me stessa, e pretendo lo stesso, cioè, per me la base è l'appartenenza ai miei gruppi relazionali, quindi la famiglia, il mio compagno, i miei amici. Eh, io il tradimento non lo tollero, tant'è che io sono molto, molto, molto diffidente, e di conseguenza fatico molto ad avere relazioni. Per me chiarament posso capire, posso capire. E e niente spero che non sia stata troppo dolorosa la scoperta per te.
Sì. Mh-mh. Tutto d'un pezzo, diciamo. Okay. Sì. Sì. Sì. <chuckles> Io non lo ero poi col tempo sono diventata diffidente purtroppo. <chuckles> Sì. I Ehm, diciamo che s uhm, s abbastanza, poi col tempo vabbè poi il tempo guarda non è una frase fatta, il tempo aiuta realmente comunque, eh. Cioè, adesso a me viene da ridere quando lo racconto perché veramente potrei scriverci un libro o potrei fare una serie TV su questa situazione. <chuckles>
I Aiuta, certo non Mh-mh. Veramen Sì. Oh, sono curiosissi adesso sono curiosissima lasciatelo dire.
Eh, n guarda, ehm, gua ehm, diciamo che io, uhm, tutta la cosa, ehm, l'ho l'ho scoperta grazie a lei, ma non perché lei me l'abbia detto attenzione, perché io l'ho scope Sì, perché guarda 10 anni di amicizia su poi la la persona la conosci un po' come le tue tasche, quindi io sapevo benissimo lei come si comportava come con un ragazzo con il quale
Sì. Mh-mh. Sì. Hai intuito cose. Sì. Sì. Con lui magari no <gasps> quindi tu hai percepito in lei quei segnali di non ci posso credere.
Sì. Esatto. Sì, quando sai quando un ragazzo, uhm, le piaceva, io sapevo come e lei era fidanzata con un amico del mio ex, quindi immagina un po' che storia. <laughs> No, ti veramente, proprio soap opera da telenovela, sì.
Sì. Sì, e no, non ci posso credere. E quindi tu hai hai esatto, quindi tu hai percepito e hai indagato un attimo, e e
Sì. E p Sì, allora diciamo come ho fatto poi, perché poi sapevo che, mhmm, uhm, o mhmm, sai un paio di mesi dovevo be bene diciamo do dovevo essere sicura di me perché poi, ehm, un'amicizia di 10 anni se poi non fosse stato vero avrei fatto un un caos esagerato, cioè.
Sì, sì, sì. Certo. Però hai fatt no, però hai fatto bene a seguire il tuo istinto chiaramente, questo
Sì. E che ho fatto? Ho incontrato lui e ho detto: "Guarda, lei mi ha detto tutto," quindi ho finto perché non mi aveva detto nulla ovviamente, sì.
Sì. No ma mia. <gasps> Non ci posso credere. Ti prego.
Esatto, e, quindi e poi lui è sbiancato, ehm Eh sì, è perché poi era la verità. <chuckles> Sì, se ci penso adesso sono stata una grande devo dire la verità mi fa mi fa p <laughs> Pure io mi <chuckles> Eh, sì.
No. <gasps> No. Ah. No, sei sta complimenti. Hai fatto un bluff. Hai mai visto il film "Le conseguenze dell'amore"?

<chuckles> No, veramente succedono nella realtà purtroppo, perché poi l'essere umano è
No, ah. No. Sì, la la realtà supera la fantasia, sono d'accordo. Ma, dimmi una cosa, ehm, questa moglie che è stata che ha subito il tradimento e dal marito e dalla sorella, è riuscita a perdonare questo tradimento?
a volte è perverso, eh. A volte è perverso l'essere umano. Mh-mh. Allora, io so che con la sorella, ehm, ha chiuso i rapporti, però col marito c'è s c'è ritornata.
Sì. No. Okay. Eh no, è giusto.
Sì, veramente. <chuckles> Forse vabbè, con la sorella sai il marito io no non comprendo questa scelta, però è ovvio che con la sorella proprio non riesc perché poi come fa, capito. Proprio la sorella a poter fare una cosa del genere.
Sì. Certo. Ehm, ma infatti ho detto: "No", ma la verità è che io non lo so come reagirei nel suo nei nei suoi panni, eh, assolutamente, cioè.
Eh, eh, secondo me è traumatico, guarda, cioè, non lo so. Ehm
Assolutamente. E tu sei riuscita a perdonare il tradimento subìto?
No, assolutamen no, assolutamente no, assolutamente no. Ehm
O con l'amica o con il partner? Hai chiuso tutti i ponti.
Sì, con l'amica hanno mhmm, neanche voluto un, mhmm, chiarimento, proprio sai quando, ehm, veniva proprio un rigetto verso quella perso perché proprio non riuscivo. E invece con lui, ehm, forse, uhm, sai perché comunque era una relazione di 1 anno, quindi forse diciamo e ero arrabbiata, però ovviamente la rabbia era più verso quell'altra persona e, mhmm, sono ri
Un chiarimento. Sì. Ah, ci credo. Capisco, sì. Mh. Sì. Okay. Brava. Certo, avevi una relazione più lunga anche con quell'altra persona.
Sì, quindi c'è stato un ehm, un diciamo un confronto, però solo il solo il confronto c'è stato ovviamente. Però ci sono riuscita un po' di più, diciamo, ehm, ehm, sia a caldo che poi a freddo, perché poi a caldo sai la rabbia ovviamente ti mhmm, sai, p può so se sopraffare un po' tutto, insomma. Ehm, secondo te, no, immagina, cioè, tu vieni tradita e quali passi secon ovviamente poi è facile parlarne così, uhm, <chuckles> come pe per immaginazione, però magari, ehm, secondo te quali passi sono necessari poi per poter ricostruì la fiducia? Perché poi una volta che si rompe la fiducia è molto delicata, sì.
Sì, sì, sì, capisco. Mamma mia. Sì. Sì. Sì. Certo. Sì. Mh-mh. Sì. Eh. <chuckles> Sì. Eh, è un po' drastica. Allora, per come sono fatta io
Mh-mh.
mi serve sicuramente come, uhm, base per una autoanalisi, ma non saprei dirti se effettivamente riuscirei poi a perdona
Mh-mh. Sì.

Sai, a volte per abitudine o perché semplicemente questo ragazzo è un porto sicuro e sa che lei c'è sempre, anche per per quando lui sta male, capito?
Eh. Ah, ho capito. Eh, terribile, terribi
È il suo por ehm, ma è brutto così perché poi comunque alla fine c'hai sai, hai la persona lì ferma ehm, cioè
dovrebbero Esa dovrebbero fare un un percorso individuale, secondo me. Adesso è un consiglio così buttato all'aria, perché io non lo sto dando a loro, però un percorso individuale per capire loro chi sono, che cosa vogliono da una relazione, dalla vita. Cioè secondo me questa cosa è veramente alla base di qualsiasi tipo di relazione, anche anche amichevole, cioè molto
Sì. Sì. Sì. Sì, sì, sì, sì, sì. Mh-mh. Sì, guarda sì, il terapista aiuta tantissimo, eh.
Sì, ma sì, ma per favore, dai, cioè. No, ma
Per me poi per evitare il tradimento, uhm, almeno io, poi dopo un dopo tempo mi sono rifidanzata, ehm, guarda, io ero molto diffidente, poi questa persona con cui sto, nonostante, uhm, abbi io abbia subito un tradimento, io mi fido al cento per cento e molta comunicazione.
Sì. Sì. Chiaramente. Sì, sì, s certo eh, perché non è colpa sua, ovviamente. Esattamente. Molta comunicazione, sono d'accordo. La comunicazione è la chiave del legame.
Eh, molta. Sì, assolutamente. Cioè veramente e anche le cose più scomode, anche se anche se è per una banalità magari uno dice: "Vabbè, questa cosa non gliela dico perché è banale, non non le cambia nulla, ma però magari non la fa incazza" e lui mi dice tutto. E poi non non sorgono manco t tutte quelle discussioni, magari l s se ne parla in maniera calma e poi finisce lì la cosa. Ed è bello così secondo me.
Cert Certo. No, no, no. No, no, infa Sì, sì, sì, sì. È stupendo. No, no, ma io sono d'accordo, io sto scoprendo la comunicazione totale in questa relazione che sto vivendo e cambia il mondo, cambia è molto bello, cambia il mondo. Cambia veramente il m
Mh-mh. Che b che bello. Ì, sì. E guarda, poi stai anche bene con te stessa, cioè nel senso non ti preoccupi. Anche perché poi quando uno non ha fiducia in una persona, ehm, vive sempre un po' avvelenata, sai, sempre con la preoccupazione, con l'ansia addosso, non si la vive manco bene poi la relazione, tutto sommato. È brutto così.
Esa Sì. Esa Esattamente. No, infatti, infatti, sono assolutamente d'accordo, veramente, sì, sì, sì, sì.
<chuckles> Meno male, sì, sì, sì. Ehm, infatti, vabbè poi io così parlando non ci non sono manco toni troppo coloriti. Vabbè, ogni tanto uno capita che è un po' più nervoso, come è giusto che sia, ma sono poi discussioni proprio pulite, cioè nel senso magari se ne parla "Okay, va bene". Magari uno si scusa anche se ha fatto un piccolo errore, parlo di errori, cioè proprio banali, e lì finisce la cosa, cioè nel senso è proprio bello così. È anche un po', diciamo, sinonimo di maturità. Eh, guarda questo
Sì. Sì. Ce Sì. Sì, sì, sì, s sì, sì. Certo, mh-mh. Chiaro. Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Quindi diciamo che per perdonare un tradimento, possiamo stabilire che la comunicazione sia la chiave.
Sì, la chiave. Comunque guarda, devo andare, devo andare a fare la spesa. <chuckles> Ti auguro una buona giorna
Sono d'accor Vai pure, buona giornata.